Einen wunderschönen uh, Nachmittag jetzt schon. Wie geht es dir?
Ah ja, auf jeden Fall, ist ja nach Mittag. <chuckles>
Ja, es ist schon Nachmittag, ja.
Ja, danke schön, wünsche ich dir auch. Wie geht's?
Danke, danke. Ja, ich habe jetzt gerade eine äh, eine Reiswaffel mit Joghurt gegessen. Kennst du die? Ja.
Ah, Joghurt drauf. Äh, ne, ist da schon Joghurt dann drauf oder hast du das dann drauf gemacht?
Ja. Ne, da ist schon Joghurt drauf.
Ah, ne, kenne ich nicht. Ist ja interessant.
Mhm. Die sind s die sind sehr lecker.
Ja, kann ich mir vorstellen, okay, look, ja. Ah, sehr schön. Ja. Ja.
Ja. Und jetzt geht's mir gut. Ja. Kann ich mich nicht beklagen.
Ja, sehr gut. Ja. Sag mal, wie hast 'n du das eigentlich gemacht, als du so jünger warst? Äh, und wie hast du dich entschieden dann für deinen Beruf, den du jetzt machst? War das, ähm weil t eigentlich, äh, hast du ja was studiert. Du hast, glaube ich, ähm, äh, Med äh, Psy Psychologie, ne, Manager, ne, was ist denn das, Business Psychologie oder so was, ne?
Ha Na, jetzt kommt's. <giggles> Ja.
Gell, oder wie nennt man das?
Ja, ich habe, äh, General Management studiert mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie.
Ah, Wirtschaftspsychologie, ja genau. Okay.
Hm, ja. Warst aber warst richtig nah dran.
Ja, okay, ich habe so ungefähr wusste ich so ungefähr, ja. Das also da kannst du ja dann ist ja eigentlich interessant auf jeden Fall. Was hättest du denn eigentlich am Anfang gedacht, was du damit ge machen wolltest?
Ja, ja. Richtig gut. Keine Ahnung. <chuckles> Also ne, ich hatte überhaupt gar keinen Plan, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ne, hattest du keine Idee?

Okay.
Ja.
Ja, interessant, auf jeden Fall. Siehste, wie so
Und das ist aber alles Geld, ne?
Ja, und du verdienst jetzt aber mehr als vorher, als du Projektmanagerin warst? Ne, okay. Doch.
Ne. Ja doch, als Projektmanagerin schon, ja.
Ah, ja, okay. Wie jetzt? Hast du verdienst jetzt besser als Projektmanager oder umgekehrt? Okay.
Ja, ja, doch. Ja. Ich war ja nicht Pro ich war ja nur Junior-Projektmanager. Ist ja noch mal Unterschied zu 'nem Projektmanager, ne, ne? Ist ja noch mal was anderes.
Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, verstehe, okay. Ja, okay. Und also, dieses eigentlich Projektmanager war ja oder Junior-Projektmanager, war das dann eher noch das, was du studiert hast als das, was du jetzt machst?
Ja.
Oder gar nicht mal so?
Ich auch nicht so richtig, nein.
Ja, okay. Ich
Na, ich weiß gar nicht, was dir das Studium bringen soll. Also, viele sind ins Management, ins Hotel gegangen zum Beispiel.
Ah, okay. Die haben da 'n Hotel geleitet oder so?
Ne? Oder gesch genau oder geschäftsführende Assistenz gemacht.
Ah, ja, okay, das ist ja eigentlich Sekretärin dann.
Ja. Ja so 'n bisschen und dafür habe ich halt kein kein Studium gebraucht. Und deswegen habe ich gesagt, ne, ich orientiere mich anders, ist mir zu blöd alles. Wenn die anderen drauf sitzen bleiben wollten, dann war das deren Ding, ne? Aber ich hatte keine Lust da drauf. 'N Kumpel von mir ist Leitung geblie äh, geworden von 'ner Abteilung, das hat er schon gemacht, ne? Aber viele sind halt so, ja, geschäftsführender Assistenz, Managementassistenz geblieben, irgendwie so in die Richtung.
Ja. Ja, okay. Mhm. Ja ja, verstehe. Okay. Na ja, okay, verstehe. Mhm. Ja, ja. Aber es ist witzig, wie du das, äh, erzählst, dass es wirklich Jobs gibt, wo du dann zuvorarbeitest. Also, ich meine, wa das mit diesem <chuckles> ich kann's mir gar nicht so richtig vorstellen, dass du dann die, ähm, PowerPoints für die anderen vorbereitest, finde ich echt krass. Also ich kenne es halt alles nur so, ich hatte unglaublich viele, äh, Sachen, die ich machen musste, ja, und ich musste halt da das selber machen. Also, ich meine, ich hatte da niemanden, kein Handlanger oder so. Also
Ja. Mhm. Ja. Ja, ich musste das ja halt kontrollieren. Die Infos musste ich bekommen, dann habe ich die PowerPoints erstellt und ich musste die aber auch vortragen oft, ne?
Ah, ja, okay, ah, du hast ihn dann schon vorgetragen, okay.
Ja. Ja, manchmal musste ich die auch vortragen zu meinem Leidwesen. <scoffs>
Okay. Ja, ja. Ja, ist etwas anderes dann. Ich war ja auch schon mal Lehrer, da musst du dann frei reden und vor dich vor die Leute stellen. Das ist komisch auch, ja. Ja, ja, ja. Muss man können, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja war 'ne Übungssache, würde ich mal sagen, ne?